آه، طبعًا احكِ لي، إيه هي مُشكلتِك وأنا أكيد هاساعدِك.
بُصي، أنا كنت في شغل وبعد كده، قعدت فيه تقريبًا سَنة، وفي خلال السَنة دي عمَلت صحاب يعني من الشغل، هُم كُلّهم ناس لذيذة، وكُنّا بنخرُج مع بعض كتير و في الأيام يعني اللي هي بعد الشغل، نتجمّع، آآ نبقى بنتغدّى مع بعض، نعمل shopping فكُنّا قرّبنا شوية أوي من بعض، بس أنا سِبت الشغل ف في ال في الوقت ده يعني بعد سَنة، وبعدين هُم ما بقوش يعني ما بقيناش كده مع بعض زي الأول خالِص يعني. حاسّة إن إحنا بِعدنا عن بعض وحاسّة إن بمجرّد إن أنا سِبت الشغل، هُم اتعوّدوا على غيابي، و وما بقاش حد يسأل زي الأول، ما بقيناش قُريّبين مع بعض زي الأول، فالموضوع ده مضايقني ومش عارفة أعمل إيه.